Ừm. Tức là bạn cũng muốn khám phá về văn hóa, đúng hông?
Ừm. Thì chinh phục những cái ngọn núi ấy thì nó không phải chỉ là mỗi cơ hội để mà mình trải nghiệm về mặt thể lực, mà nó cũng là một cái cơ hội để mình khám phá văn hóa và xã hội ở những cái địa điểm đấy nữa.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, cũng khá là hay ấy chứ, tại vì thực ra trong trong quá khứ thì mình cũng cũng từng được ở nhà của một người dân trong bản rồi. Mình cảm thấy rất là thú vị luôn nha, ờ, có thể là trong tương lai là bạn nên trải nghiệm, kiểu như là, 1 tuần sống cùng người dân trong bản á, cùng hoạt động, cùng nấu ăn. Ồ, khá hay.
Ừm. Ồ. Ồ, mình đã từng trải nghiệm như thế rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình cảm thấy đủ cả, mà mình rất là muốn tiếp tục những cái trải nghiệm này.
Ừm. Đúng rồi. Ồ, nãy giờ tụi mình chia sẻ cũng khá nhiều về những cái chuyến leo núi, hay là về những kinh nghiệm nè, ờ, cũng khá là hay á, mình cảm ơn bạn nhiều nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Mình cảm ơn bạn nhá. Mình cũng học được từ bạn rất là nhiều về cái kinh nghiệm, ờ, khi mà leo núi để cảnh giác hơn. <chuckles>
Ừm. Ừm. Bye bye bạn.
Bye bye.

Ừm, thế thì nha, mình có một câu hỏi nhỏ là, cái người đi cùng mình á có nhất thiết là mình phải đi cùng với một người c đã có kinh nghiệm hông, hay là, kiểu, 2 đứa chưa biết gì hết, vẫn đi được với nhau?
Ừm, không sao đâu, đi với cả người có kinh nghiệm thì ví dụ như trong những chuyến đi đầu ấy, bạn đi cùng với những người có kinh nghiệm thì bạn sẽ học được rất là nhiều. Nhưng mà sau khi mà bạn đã có kinh nghiệm một chút rồi, nếu như bạn đi những người mới ấy thì có khi bạn lại tìm thấy những cái niềm thú vị mới mà những cái câu chuyện của họ sẽ có thể mang lại cho bạn những cái điều bất ngờ.
Ừm. Ừm. Ừm, ồ, cũng khá là hay á chứ, mình nghĩ là cái điều này nó sẽ giúp cho cái chuyến đi của mình nó sẽ có cái không khí, cũng như là có cái sự trao đổi tương tác đỡ một mình nè. Ồ. Thế thì ngoài cái việc mà đi chung ra thì còn vấn đề gì gì cần phải quan tâm nữa hông bạn?
Ừm. Ờ, một vấn đề rất là quan trọng đấy là liên quan đến lịch trình về mặt thời gian ấy, bởi vì là có những cái đỉnh núi thì mình nên leo lên leo lên đến nơi vào lúc sáng sớm, nhưng mà cũng có những cái địa điểm thì người ta lại khuyến khích là mọi người nên leo đến nơi vào lúc buổi tối.
Ừm. Ừm.

Ờ, mình cũng có một chút kinh nghiệm, nhưng mà cũng không phải là chuyên nghiệp cho lắm.
Ừm, tức là cũng có kinh nghiệm rồi, tại vì thật ra thì, ờ, những lần mình đi là người khác chuẩn bị cho mình không à, cho nên là mình rất muốn nghe kinh nghiệm. Ờ, thế thì trước chuyến đi nha, ừm, bạn nghĩ là tụi mình cần phải chuẩn bị những cái gì?
Ừm. À. Mình sẽ share cho bạn một số những cái tip mà mình chuẩn bị cho những cái chuyến đi leo núi của mình. Đầu tiên thì cái việc đầu tiên ấy là mình thường phải tìm đội nhóm, hoặc là tìm bạn đồng đội để đi leo cùng, mình không thể nào mà đi một mình được. Và cái việc đấy rất là quan trọng nha bởi vì nếu mà có được hợp gu thì đi với nhau mình sẽ đi được rất là nhiều và mình có thể vượt qua được những khó khăn cùng với nhau.
Ừm. Ừ. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ồ.